Durch die Wildnis, also totale Wildnis, äh, von der mexikanischen Grenze bis zur kanadischen Grenze und das ist natürlich die ult ultimative Sportsache.
Mhm. Ja, okay. Challenge, ja. Ja.
Ähm, ich wollte das mal machen, aber ich glaube, dafür bin ich jetzt zu alt. Ist zu viel wäre zu viel Sport für mich.
Hm. Ja gut, man könnte es natürlich auch in Etappen machen, ne? Du könntest ja sagen, du du wanderst da 1 Woche mal, dann machst vielleicht 2, 3 Tage Pause oder so. Wäre auch 'ne Möglichkeit
Ja, das stimmt. Du siehts's
wo mir jetzt einfallen würde, ja.
Dich zu erholen und dann, ja.
Ja.